Exato, sim. É realmente uma coisa que eu acho que eu vou vou te acho não, né, vou tentar, porque qualquer <chuckles> qualquer opinião, qualquer ajuda pra que com isso pare, é bem-vinda. Porque você não tem noção do quão, eh, incomodativo que isso é. Os pensamentos, eles vêm, sabe, na na cabeça, eles não têm nenhuma ordem, assim, fixa. À às vezes coisas totalmente sem sentidos, eh, hã, caótica, extremamente caótica, sabe. Ah, pra você ter noção, às vezes eu escuto uma música 1 vez no dia e ela vai até, ah, até a hora de dormir ali em looping sem parar. Ou então quando eu tô ali prestes no soninho, pegando pra ir dormir, aí vem a música, ela aparece, aí fica, ela volta e fica cantando e cantando, assim, em looping, sabe. E o que me deixa mais mais, assim, furioso é que nunca são pensamentos fixos, nunca são pensamentos lógicos, é sempre uma voz falando, falando, falando, falando, como sim, não não não <chuckles> calasse a boca nunca. Coisas aleatórias, exatamente. E aí mistura voz com, mistura som e imagens, eh, ou seja, minha mente tá trabalhando ali na nos 3 modelos ao mesmo tempo.
Uhum. Aham. Uau. Caótica. <laughs> Sim. Hum. Uau. Uau. Ela volta. Imagina. Uhum. Co tipo coisa aleatória. Uau, uau. Nossa. vinte e quatro por com certeza. E uma pergunta que que às vezes ta ta talvez seja óbvia, você já tentou mandar essas vozinhas calar a boca?
Exatamente, 24 por 7. Sim, já tentei várias vezes, mas ela é insistente. Não me obedecem, que raiva! E elas são minhas, deviam me obedecer <laughs> esse troço, mas não obedece. Exato.
<laughs> E na e não estão te obedecendo. <laughs> Não é? Esse seria o lógico. É. É. Então um chazinho também, de repente, eh, você já tentou? Um chazinho, eh eh, calmante, talvez de camomila
Aham. Hum. Sim, sim, sim.
aqueles chazinhos que é que é pra descansar mesmo, sabe. Ele ajuda a a a dar um soninho na mente.
Exato.